Nah, Kak, ada nggak, nih, tips sederhana gitu ya, eee, yang bisa mungkin diterapin nih sama orang-orang yang enggak tahu, mungkin nih, mungkin, mereka makan tuh harus ribet, harus pakai piring atau segala macam. Ada nggak menu sederhana atau mungkin belanja mingguan Kakak terkait dengan snack-snack ininya snack snack, kue-kue, yang untuk di tempat kerja saat-saat urgent gitu ya, yang bisa ngebantu kalau misalnya tiba-tiba, eee, sangat sibuk dan susah makan gitu, kira-kira ada nggak, Kak?
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ah, nih, kebetulan nih, aku kemarin juga sempet, eee, ada gangguan pencernaan kan, ini efek, eee, kecapean aja, gitu. Nah, akhirnya tuh aku, eee, cari-cari nih, di, eee, Google gitu kan, di mesin pencarian. Apa nih yang bagus ya, karena waktu itu efeknya tuh lumayan, eee, lumayan gede ya, dalam artian aku tuh jadi susah makan, kayak kalau orang bilang mungkin asam lambung ya, jadi mual, gitu loh. Nah, akhirnya aku iya, macam itu mungkin ya, padahal sebelumnya nggak pernah punya, ya. Jadi aku cari info, ternyata buah itu ada yang bisa membantu, eee, masalah pencernaan, kayak gitu, salah satunya tuh heeh, pisang. Jadi kalau misalkan jadi aku jadi nemu tips nih, oh, kalau misalkan aku memang sibuk banget ya, biasanya kan bikin overnight oats itu lho, eee, jadi sereal kita inepin dalam semalam, kita kasih. Nah, itu tuh, lumayan, eee. berguna juga, eee, karena sereal ya, gandum kan, jadi itu juga, eee, ngasih energi. Cuma masalahnya ada di waktu, kadang tuh malam tuh udah capek, kita nggak bisa bikin, gitu kan. Nah, eee, biasanya kalau nggak bikin, eee, sereal itu, bikin roti lapis yang isi telur, isi heeh, iya. Entah itu telur atau, eee, protein seperti daging, gitu. Terus biasanya salah satunya lagi tuh pisang. Nah, itu yang harus selalu dibawa nih, pokoknya antara 3 itulah, kalau nggak bisa bikin roti lapis, nggak bisa bikin sereal, ya udah bawa pisang aja, gitu. Gitu sih. Di pa Mhm.
Mhm. Oh. Mhm mhm. Iya. Oh, ya. Gerd gitu, ya, gerd git,u ya. Hmm. Oh, ada gitu, ya? Oh. Mhm. Mhm mhm mhm. Ya. Mhm. Oh roti lapis, sandwich sandwich ya. Oh, ya. Mhm. Tapi emang kalau kalau si kalau si oatmeal itu emang tahan lama, Kak? Kalau misalnya dibikin malam, si eee, maksudnya kalau pagi itu masih bisa dimakan apakah basi atau nggak tuh, Kak?

Oh, bisa bisa. Karena dimasukin kul anu lemari pendingin, kan, dimasukin kulkas. Jadi tetep bisa dimakan selama, eee, kita nyimpennya bener ya, kita k eee, kasih di wadah yang tertutup, terus dimasukin ke dalam lemari pendingin. Itu aman, sih.
Bisa ya? Mmm. Iya iya. Iya iya, emang kalau misalnya tadi Kakak bilang sandwich, sebenarnya itu salah satu teknologi ya, bu kalau menurut saya ya. Karena, kita bisa makan tanpa harus ada piring kan kita orang Indonesia, makan harus ada piring, tempat. Sedangkan kalau sandwich itu, kita bisa makan misalnya sambil nyetir, sambil sambil jalan, bagus sih itu memang, tipsnya, Kak.
Mhm. Mhm. Iya, betul, mhm. Mhm. Iya, betul. Sambil jalan dan kebetulan juga, kan sekarang banyak ya, toko-toko kayak, eee, apa ya minimarket, gitu tuh, yang jual roti lapis. Terus ada juga mereka jual yang kayak, nasi kepal Jepang itu onigiri ya, kalau kita bilang. Nah, itu, itu juga bisa nih, itu yang nggak perlu ini kan, nggak perlu sendok, nggak perlu, eee, tempat gitu. Kita bisa m eee, makan di jalan. Meskipun kita nggak dapet tempat duduk nih. Kita juga bisa makan dengan gampang, gitu, buah apalagi. Kalau buahnya yang dibawa pisang, lebih gampang lagi kan? Gitu.
Mhm. Iya, betul. Mhm mhm. Iya. Iya, instan ya? Iya, instan. Kalau misalnya, Kakak, ada aplikasi khusus nggak, untuk ngebantu mantau gitu, eee, pola makan Kakak, kira-kira?
Heeh. Mmm. Untuk sekarang sih, belum ya, cuma biasanya aku teratur, eee, nggak pakai aplikasi juga, cuma kayak e ada nih, aplikasi yang memantau berat badan sih, lebih tepatnya. Ini buat ini aja, buat e lebih tahu. Kan di, e di aplikasi itu tuh, ada e kayak menghitung jumlah air, gitu. Terus, kayak kamu udah minum berapa banyak nih? Gitu. Terus makanan hari ini tuh apa aja? Skip buah nggak? S a apa, melewatkan buah nggak? Melewatkan protein nggak? Gitu. Karbonya seberapa banyak? Heeh. Paling nggak, e itu aja sih yang di-maintains e apa yang diatur. Karena kalau nggak diatur. Itu pasti nanti, e bikin badan ada aja, gitu. Masalahnya. Gitu.
Mmm. Oke oke. Hmm, menarik menarik. Mmm, heeh heeh. Kalori, ya? Wah, keren nih, asyik nih. Makasih nih, Kak, ya udah ngobrol panjang lebar. Saya jadi dek banyak dapet insight, Ini. Mantap banget sih, Kak.
Mhm. Yah, heeh. Yah, makasih ya, Kak, mhm. Sama-sama ya, Kak.
Iya, Kak!